Oh, untuk orang-orang yang suksesnya yang emang mungkin banyak duit, sehat itu itu mungkin maksud kamu ya?
Hmm. Dan baik itu saat berproses atau udah cap mencapai di titik, eee, sukses itu jangan sampai ngelupain dulu awalnya jadi apa sih atau mungkin jangan sampai lupa sama orang yang di bawah, karena mau gimana pun, eee, realitanya ai hidup itu ya berputar gitu loh. Nanti takutnya malah suksesnya berbalik gitu.
Oh gitu. Iya iya iya iya, ya. Mhm. Mhm, iya iya iya. Mhm mhm mhm. Nah, terus, eee, iya, kayak kamu se apa ya, kayak bukankah ketika kita sukses tuh itu emang susu buk harusnya jadi sesuatu yang dibanggakan ya?
Mmm. Mmm, eee, itu sebenarnya tergantung orangnya sih, eee, lebih ke kayak ada juga orang yang udah sukses nih ya, misal ada streamer atau apalah, tapi dia enggak mau yang membanggakan itu, lebih kepengen jadi anonim. Tahu enggak sih yang kayak <sucks teeth> streamer-streamer VTuber kayak gitu kan udah sukses, tapi dia enggak enggak mau mengumbar itu. Iya udah sukses sukses aja buat, eee, karirnya, tapi dia enggak mau yang kayak beridentitas gitu sih.
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mungkin aja itu kayak salah satu kesuksesan bagi dia gitu ya tetap privacy kan ya? Iya.
Iya, suksesnya ya udah tentang itu, tapi mengenai itu enggak bangga, heeh.
Mhm. Jadi tetap punya privacy juga. Itu mungkin juga salah satu kesuksesan dia gitu ya, heeh, iya. Iya ini makasih yah, eee, untuk infonya gitu. Ini banyak banget nih tadi, dari apa namanya, definisi sukses gitu kan, sampai gimana dapetinnya gitu kan, mhm, ini makasih ya untuk infonya.
Mmm. Betul, iya, heeh. Mhm. Mhm. Iya. Oke, sama-sama.
Mhm, iya.